ああ、そうなんですね。え、なんかその、やりづらかったりとかしないんですか。その、リモートになったせいで、なんかこの仕事がコミュニケーションうまくいかないとかって、ないんですか？あ、本当ですか？
そうですね。 うん。 ああ。 あります。ありますね。やっぱり、そうなんです。あのおっしゃっていただいたみたいに、あの対面で直接あの、顔を見て話せないっていうことがあるので、全部文章でのやり取りになるんですよね、基本的に。
はい。 はいはいはい。 はい、はい。
あとは、ま、言葉、あの、オンラインの通話とか Zoom っていうのもあるんですけど、やっぱり直接話すっていうのとはやっぱりね、いろいろと違う部分もあって、そこら辺がコミュニケーションの深く取りにくい、仲良くなりにくいっていうのが1個デメリットになりますかね。
あ、はい。 うーん。 はい。 ああ、やっぱそうなんですね。
そのやつ。ただ、ま、そうですね、嫌な人とそんな無理にあの会社のデスクの隣で一緒に仕事をしないといけないとか。本当に嫌いな人と毎日顔を合わせないといけないっていうことはなくなるので、それはすごいいいなと思うんですよね。
はい。 はいはいはい。 はいはい。 ああ、なるほど。でその、なんか、ずっと家にこもってたらなんか、外に出て人と喋りたいとかっていう風になったりはしないんですか？
そうですね。 あります。<scoffs> めちゃくちゃあります。そうなんですね。自分はあのパートナーが一緒にいるので、ま、あの家で喋れたりしてるんですけど、やっぱりそうですね、外の出社の時は会社の人だったり、ま、いろんな人、取引先の人とかと話す機会もあったんですけど、やっぱり家にいると、そうなんですよね、話す機会が、こ極端に減るので。そうです。うん。そうですね、言語化能力っていうその言葉、ちゃんと言語として自分の伝えたいことを伝えるっていう能力も少しずつなんか退化するというか、あ、人と喋らないとダメなんだなって思うようになりますね。なので、そうですね、今は、ま、病院に行ったりだとか、あとフットケアっていう足のま、イモイボの治療をしてるんですけど。ま、そこであの先生とま、週1ぐらい、2週間に1ぺんぐらい行ってさんじゅっぷん、1時間ぐらい話すとか、あと友達と会って、ま、そこら辺のちゃんと人間関係をするっていう感じですかね。
ありますか？<chuckles> はい。 ああ、はいはいはい。 はい。 はい。 はい。 そうですよね、<chuckles> やっぱり、なかなか。 はいはい。<chuckles> はい、うーん。 はい。 あ、はいはいはい。 はい。 はい。 ああ、やっぱり、そこら辺ないとちょっとさすがに辛くはなってきますよね、やっぱり
そうなんです。やっぱり人間1人だとね、やっぱり結構うそうなんです、鬱になるというか、やっぱ喋っておかないといけないなと思いますね、友達とかと。
はいはいはい。<chuckles> あ、やっぱりそうなんですよね。
そうなんですよね。なんでも、うん。
うんうん。 その